โอ้โฮ คนแก่กับเด็กเนี่ย สื่อ เขาเรียกว่า เป็นอะไรที่อธิบายยากมาก ๆ ค่ะ คือเด็ก สมมุติว่าเด็ก อ่า เขาสื่อ เขา เขาเรียกว่าเสพในสิ่งที่เราแบบ อ่า อย่างเช่น พวกรถที่โยนความรุนแรง อย่างเงี้ยค่ะ แบบทำรถชนกันตุ้ม ๆ เราก็จะบอก "อุ๊ย ทำวิธีนั้นไม่ดีนะ ข้าวของเราจะพังนะลูก รถเราจะพังเราจะเล่นได้แค่ครั้งเดียว" อา อันนี้เขาจะฟัง เขาจะไม่ทำค่ะ
อืม <chuckles> ค่ะ อืม ๆ ค่ะ ค่ะ อา เราสอนเด็กได้ เออ เด็กสอนได้ <chuckles>
ใช่เราสอนเด็ก แต่พอผู้ใหญ่ ปุ๊บ พอเห็นแบบ เขาเรียกว่า
ว่าไง? เออ แม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะ ไม่ได้เลยเราพูดแบบนั้นไม่ได้ <chuckles> เออ เออ
ถ้าแบบ ถ้าเราเอาไป ไม่ได้เลย ไม่ได้ เขาบอกว่า "ไม่ได้ได้ยังไงเนี่ย ฉันดูมานะ"
<chuckles> เออ
เขาดูมา เขามีทริกให้ดู เขาแบบ เขามีวิธีการทำให้ดูเป๊ะ ๆ อา เราก็เลยบอกว่า "อ่า โอเคแม่ แม่เห็นว่าเขาทำมาแล้วทริก แล้วแม่ลองไปทำแล้วมันเป็นผลยังไง ผลมันเกิดขึ้นไหม เห็นไหมต้นไม้มันตาย อา พอมันวิกฤต ต้นไม้ก่อนต้นไม้มันตาย มันไม่ได้ผล" เขาก็ เขาก็เงียบ
อา อืม ๆ ๆ อา เออ แม่ว่าไง? เออ
ก็พยายามแบบ หา หาทริก หาวิธีอื่นเพื่อที่จะมาแย้งกับเรา เราก็เลยรู้สึก โอ๊ย
อะฮะ อา ก็คือแบบเถียงข้าง ๆ คู ๆ ไปก่อน <chuckles>
โอ๊ย เราก็รู้สึกว่า โอ้ โลก โลกยุคนี้ ไม่ มันไม่ใช่แค่การเลี้ยงลูกนะ ที่ยาก เป็นการแบบดูแลคุณแม่ คนแก่เลี้ยงยากกว่าอีก
อะฮะ ขา ไม่ <chuckles> เอ๊ะ แล้วแบบนี้ เรา <chuckles> เออ ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะ เพราะว่า เป็น เป็นพ่อแม่เรา เป็นผู้ใหญ่ที่เขาคิดว่าเขาผ่านโลกมาเยอะไง มันก็จะ มัน เทคนิคการสอน หรือว่าเทคนิคการให้ความรู้ก็จะต่างไปจากลูก ๆ หรือว่าเด็ก ๆ ของเราเนาะว่าไหมคะ? อืม
ใช่ จริงค่ะ เออ ใช่ มากเลยค่ะ แล้ว แล้วยิ่งเขาคิดว่าเขามีประสบการณ์ มันก็เลยกลายเป็นว่า เขาไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่แบบเด็กรุ่นใหม่เขาแบบเอามาแชร์ความรู้กัน ก็เลยแบบมีการ อ่า หยุดแย้งกันนิดหนึ่ง แต่วันนี้ อุ๊ย รู้สึกขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบมาร่วมพูดคุยกัน แต่ถ้ามีโอกาสมาคุยกันอีกนะคะ
อา อืม อือฮึ ค่ะ อืม <chuckles> เออ ค่ะ ได้ ๆ เดี๋ยวมีวันหลัง เดี๋ยวต้อง มา มาแชร์กันอีกนะคะเหลืออีกหลายเรื่องเลยเนาะ